Ja, viele schätzen ja grad so das Wochenende und speziell auch den Sonntag, wo man vielleicht mal ausschlafen kann und den Tag natürlich vielleicht auch so 'n bisschen anders startet, als wie das jetzt vielleicht in der Woche ist. Ja, wie sieht's denn da bei euch aus? Wie beginnt denn bei euch so 'n typischerweise ein Sonntagmorgen?
Also, tatsächlich ist es so, dass unsere Sonntage wirklich sehr, sehr typisch sind. Wir haben da, ich möchte nicht sagen, Rituale, aber einfach 'n Ablauf, der im Prinzip fast, also, eigentlich jeden Sonntag so ist.
Mhm. Okay, gibt's da 'ne bestimmte Uhrzeit, wo's schon losgeht oder ist das auch individuell? Jeder steht auf, wann er grad wach wird.
Ah, wir haben durchaus ein, ich ich nenne es mal: "Ein System", wer wann wie wach wird, das jetzt eigentlich nicht bewusst gesteuert ist, aber das sich einfach jeden Sonntag so ergibt.
Mhm. Ah okay. Also, wie wie dann auch so ganz klassisch so: „Wer geht als erstes ins Bad?" <chuckles> Solche Sachen?
Ne, das ist gar nicht das Problem, sondern eher so, wer ist zuerst wach? Wer wer steht schon auf, wer noch nicht, sowas in der Art mehr.
Okay. Mhm. Und derjenige, der jetzt zuerst aufsteht, hat er dann den Vorteil, dass er's genießen kann, das Haus für sich zu haben oder hat er dann auch gleich so kleine Aufgaben wie: „Ja, der muss dann Brötchen holen und der muss den Tisch decken?”
Ah, ne, diese Rolle, die liegt bei mir. Ich bin der, der den Tisch decken muss und das jeden Sonntag und der das Frühstück vorbereitet. Ähm, vielleicht hole ich 'n bisschen aus. Also wir sind 'ne Fam fünfköpfige Familie
Ah, okay. <chuckles> Mhm. Mhm.
mit 3 Kindern, hm, im Alter- 2, waren Zwillinge- im Alter von 7 und von 10.
Okay.
So und jetzt ganz kurz zu zu unserem typischen normalen Wochentagmorgen. Da haben wir das Problem, dass unsere lieben Kinder also schwer aus dem Bett zu bekommen. Ähm
Okay, ah, du meinst in der Woche jetzt, wenn's zur Schule geht. Ah, okay, okay.
Genau, ja, ja, ja. Äh, g erzähle ich, damit ich auf den Sonntag dann komme auch. Also unter der Woche, wenn wir Schultag haben, ähm, damit das alles klappt, versuchen wir sie also wir haben lange Zeit jetzt so um 06:45 sie geweckt.
Ja, okay, okay, mhm. Mhm.
Jetzt sind sie aber alle, äh, so 'n bisschen eher lahmarschig und wir haben 2 Mädchen, die müssen noch Haare kämmen. Jetzt ist die Große schon 10, da muss ich natürlich noch gucken, ob's auch gut genug aussieht. <chuckles> Bi also bis wir da in die Pötte kommen, das ist und insofern inzwischen wecke ich sie etwas früher noch, 06:30. Ähm, und das ist Drama. W kaum man kriegt sie nicht ausm Bett, Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zum Sonntag
<laughs> Okay. Mhm. Ah, okay. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm.
wo ich mal hoffe, ich könnte mal 'n bisschen ausschla
Okay.
Ich bin eigentlich was heißt hoffe? Ich bin eigentlich gerne, ähm, früh auf und mache unter der Woche ganz bewusst sogar frühs gehe ich sehr, sehr früh raus, 5:00 oder so, mache ich sogar Sport und so.
Oh, schön. Mhm.
Aber eigentlich hätte ich nichts dagegen, mal am Sonntag es mal gemütlicher anzugehen.
Das heißt, nach 7:00 erst aufzustehen.
So was in der Art.
Okay, Mhm.
Ja und wer steht da um 6:00 oder um, wenn's ganz blöd läuft, 5:30 schon in der Tür?
Aha, okay. <chuckles> Okay, also, alle 3 gleich oder gibt's da so 'n speziellen Favoriten der immer so früh wach ist oder die immer so früh wach ist.
Genau, die 3 Ganoven. Also, am Anfang war es unsere Große, aber man merkt jetzt, dass sie Teenager wird und irgendwie doch so mehr Schlaf mag oder sich mehr Schlaf holt.
Mhm. Mhm.
Ähm, bei ihr ist es so, wenn man's wenn wenn die Kleinen sie nicht wecken, dann kann's sogar passieren, dass sie mal bis 9:00 schläft.
Ach das ist ja eigentlich schön aber gut, äh, du du du se du sprichst schon an dadurch dass ihr mehr Kinder habt die anderen lassen sie da nicht schlafen.
Je nachdem, wie sie Lust haben. Aber
Ah, okay. <chuckles>
im Prinzip ist es so, dieses schwer zu weckende Kinder unter der Woche, ich kriege sie unter der Woche kaum raus, ja, die stehen, wenn's ganz blöd läuft, 5:30 am am Bett und wollen, dass ich mit ihnen irgendwie was was was passiert hier.
Mhm. <chuckles> Also, noch 'ne Stunde früher als wie in 'ner Woche, wo sie nicht aufstehen wollen. Ist okay, ist das ist das nur sonntags so oder auch samstags dann auch schon, wo sie ausschlafen könnten?
Okay. Genau, wo sie nicht aufstehen. Ja, das ist ist am Samstag genauso. Also, ich ich ne, ne, ne. Also, Wochenende einfach, wo sie eigentlich an beiden Tagen die Möglichkeit hätten, problemlos zu schlafen, da quälen sie mich. Na gut, also, insofern stehe ich tatsächlich relativ früh am Sonntag auf. Ähm, wir haben so 'ne Regelung bei uns in der Familie, dass wir sagen: Unter der Woche ähm, kein Fernsehen normalerweise, höchstens mal, wenn wir zusammen also, in Ferien 'n bisschen anders, aber, dass wir vielleicht in der Familie so 'n Kinoabend mal zusammen machen, aber normalerweise wird, irgendwie so Kindersendungen und sowas eigentlich unter der Woche, eigentlich nicht angeschaut. Also
Ah, okay, also, es gibt da keinen Unterschied, dass sie w irgendwie sonntags da okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Also, auch auch nachmittags abends gar nicht.
Eher nicht, also, ganz, ganz selten. Also, w wenn's mal so aus irgendwelchen Gründen ist, dass man sei's, wir sind ir aus irgendeinem Grund beruflich noch oder der eine ist nicht da und man ist alleine und muss kochen und dies und dann kann's mal sein, dass man mal Ausnahmemäßig das erlaubt. Aber es ist eigentlich die Regel, also, anhören, so Hörbücher, das können sie alles machen, aber anschauen, nein. Und
Ah, okay. Okay. Mhm. Mhm. Ach schön, okay. Oh, das aber sehr konsequent und das heißt, deine zehnjährige Tochter, wenn ich mal ha nachhaken darf, hat noch kein Handy?
Tatsächlich hat sie jetzt eins, aber da haben wir genau, tatsächlich auch, sie ist jetzt ins Gymnasium gekommen und damit sie da auch, bisschen flexibler und dann ist ja auch die Distanz und dass man notfalls mal anrufen kann, da hat sie jetzt eins, 'n altes Handy von uns bekommen, aber da gibt auch Regeln, wann und wie man da irgendwie so drin dri rumfahren darf. Also, und ähm und insofern ist das aber ihre Zeit, wo sie, und das haben wir so auch wo sie auch was anschauen dürfen. Und äh, tatsächlich kriegt jeder so 'ne Stunde, wir machen da auch 'n Timer, dann dürfen sie Sonntagmorgen oder Samstagmorgen an den 2 Tagen, dürfen sie morgens was anschauen.
Ah, okay, weil das Alter, ne, okay. <chuckles> Mhm. Mhm, okay. Mhm. Mhm. Aber alle 3 zusammen?
Ähm. An sich war die Idee und war der Plan: „Ihr müsst euch einigen“, aber da dadurch, dass ja die Interessen sich doch verschieben so langsam, erlauben wir, dass man individuell, der eine darf also, idealerweise sagen wir: „Wenn ihr könnt, schaut zusammen was an“, aber wir sind da jetzt etwas lockerer in dem Thema. Das heißt, die Kinder wecken mich und dann, äh, starten wir die, weil die w wir haben gewisse sozusagen Codes, damit nicht ständig angeschaut werden kann. Das heißt, ich muss die Codes, äh, eintippen, damit sie dann auch anschauen können und dann genau genau, wobei das ist jetzt äh, im Prinzip könnten wir sie weglassen. Also, dieses System hat sich etabliert und funktioniert, a aber gut, wir haben sie trotzdem, das heißt, äh, sie fangen an und schauen an und während sie so in ihrer Stunde, die sie da anschauen, ihre ihr ihr ihrer Lust frönen sozusagen, fange ich an und bereite sozusagen denen das Frühstück vor.
Mhm. Mhm. Okay. Ah, okay mhm. Hm. Mhm. Ach die gucken dann sonntags morgens so zwischen 6:00 und 7:00 oder 6:30 und 7:30 irgendwie Fernsehen dann?
Ja, oft ist es halt so, dass sie erst mal 'n bisschen spielen miteinander und dann so ab 7:00, aber im Prinzip sie wecken mich. Ich mache mir 'n Kaffee, bis ich so in die Pötte komme und dann irgendwann kommen sie jetzt wollen sie aber wirklich schauen und dann erlau
Ah, okay, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, das wiss ah, okay ja gut jetzt jetzt weiß ich aber auch, warum sie so früh aufstehen, weil sie wissen, sie dürfen ja dann Fernsehen gucken.
Das ist vielleicht der Grund, genau.
Ja, wenn sie in 'ner in 'ner Woche nicht dürfen und sie wissen genau Sonntagmorgen, wenn der Vater noch nicht ganz wach ist und das Frühstück macht, dann ist das unsere Zeit, hm. Ja, okay. <chuckles>
<laughs> Genau, genau. Also, auf jeden Fall, ich hm, i in der v Regel versuche ich sage ich: „Jetzt wartet mal, das ist noch zu früh“ hm, und versuche, sie so auf mindestens 7:00 oder 7:30 zu schieben, bevor sie da was schauen dürfen. Aber also, so ab 7:00 in der Regel fangen sie an. Und bis dahin trinke ich 'n Kaffee und komme überhaupt ins Leben. Äh, und, äh, wenn ich dann so weit bin, dann star sie starten mit dem Anschauen und ich starte dann sozusagen mit den Vorbereitungen, äh, des Frühstücks und wir haben's tatsächlich so als Tradition. Wir wir haben so 'n paar feste Zeiten, wo wir einfach als Familie zusammenkommen, das ist normalerweise jedes Abendessen
Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
ähm, machen wir halt das machen wir immer zusammen und gemeinsam und eben an den Wochenenden das Frühstück.
Mhm. Okay.
Ähm, also, unabhängig davon, ob man jetzt frühstückt oder nicht, aber wir machen das verbringen wir auf jeden Fall immer zusammen.
Dass man zusammen am Tisch sitzt, meinst du wahrscheinlich. Und, äh, gibt es da so bestimmtes Lebensmittel, wo du sagst: „Bei uns gibt es dann immer so 'n Frühstücksei oder ich hole immer frische Brötchen“, irgendwie so was?
Genau, genau, also, weil ich ja? Ähm, tatsächlich haben wir so ne ganze Variation von Optionen und da dürfen auch die Kinder dann mitentscheiden, was sie wollen. Also, das geht von Waffeln über, äh, Pfannkuchen über dann eher so Pancakes oder Brötchen. Ähm, hm, i ich mag es eigentlich ganz gern, eher zu Hause zu sein und nicht vom Bäcker was zu holen. Ähm, muss aber machen wir auch. Also aber das ist eher so die Ausnahme. Daher finden es die Kinder dann auch cool, wenn man mal was vom Bäcker holt. Ähm. Und meistens machen wir es eben so, dass wir zum Beispiel sagen: „Pfannkuchen heute und die schauen an.“ Ich mache da gemütlich dann wir sind ja 5, da braucht es auch einige Pfannkuchen, das dauert, und backe davor mich hin, schlürfe meinen Kaffee, höre mir meistens dann so dabei noch irgendwie 'n Hörbuch an parallel
Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm, okay. <laughs> Mhm.
und, äh und sie, äh sie schauen an genau und ich mache dann eben
Okay, aber da da hilft deine älteste Tochter sagt noch und möchte noch nicht irgendwie den Mixer in der Hand eben den Teig rühren, irgendwas machen, noch kein Interesse?
Doch, aber das ist dann eher so was für danach. Das
Ah, okay. Mhm.
Das machen wir meistens auch am am Sonntag oder am Samstag, dass dann irgendjemand von ihnen mit einem von uns was backt oder vielleicht auch mal was kocht, ähm, aber der Sonntagmorgen, da gehört ihnen sozusagen das ist ihre Fernsehzeit, und
Mhm. Mhm. Okay, und du hast die Küche dann für dich und deine Frau schläft dann 'n bisschen länger oder die hat dann mal Zeit für sich in Ruhe im Bad?
Genau. Ähm, sie nutzt es inzwischen mehr zum länger schlafen tatsächlich. Also, das ist dann sozusagen ihre ihre ihre Belohnung. Sie darf sie schläft so lang sie mag sozusagen, wobei sie sagt: „Also, bitte nicht also, aller aller spätestens um 9:00, sonst es ist katastrophal also, lieber sogar früher.“
Ah, okay. <chuckles> Mhm. Okay, also, um 9:00 aufstehen oder um 9:00 gibt's dann das gemeinsame Frühstück? Okay, mhm.
Gemeinsame Frühstück um 9:00. Also, da schimpfte sie mich, wenn ich's aus irgend 'nem man bis man so 15 Pfannkuchen oder sowas zusammen hat dauert's ja, und wenn wir insgesamt wenn ich vielleicht selber zu gemütlich war, dann schimpft sie mich auch mal, wenn das etwas spät wird.
Mhm. Ah, okay, dass der dass der der Rhythmus vom Tag dann so 'n bisschen gestört ist, wenn ihr dann erst um 10:00 am Frühstücken seid oder so, okay. <chuckles> Mhm.
Also Genau. Ganz genau. Hä, genau, weil das zieht sich ja dann alles bist du dann weil wir wir wir frühstücken ja dann gemeinsam und man redet und man lacht und man schimpft. Das ist bei uns kunterbunt mit allem.
Mhm. <chuckles> Okay, ja klar. Mhm.
Na ja gut, in dem Alter, da weiß ja jeder äh, w vor allem die Kleinen schauen natürlich die Große beginnt mit der Pubertät, äh, deutlich und die Kleinen, äh, stehen da nicht nach, muss man sagen. Also, auch wenn sie noch nicht drin sind, äh, äh, sie sich Diskussionen und Flüche mal loslassen, das ist <chuckles> haben sie jetzt schon alles gelernt.
Ja, natürlich. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ja gut, natürlich. Die gucken sich das natürlich dann auch so 'n bisschen ab und na ja klar, wenn wenn die Große Widerworte geben darf sozusagen, warum sollen sie nicht, ne?
Bedürfen ist das falsche Wort, aber sie tut's. <chuckles>
Ja gut, na ja gut, das <laughs> ne aber es ist auf jeden Fall sehr, ähm, ja, ei einfach es hört sich auf jeden Fall trotzdem erst mal sehr gemütlich an, wie du dann eigentlich startest, weil du sagst: „Ja, ich habe schon die Küche für mich, die sitzen im Wohnzimmer oder sind auf jeden oder vielleicht in ihrem Zimmer“ oder wo auch immer sie das dann machen können. Ähm, das ist ja eigentlich schon ähm, du musst zwar früh raus, aber dann hast du schon 'n bisschen Zeit auch für dich, um alles dann in Ruhe vorzubereiten.
Äh, ja, es kommt einfach. Ganz genau, das hast du wirklich äh, das fasst es eigentlich zusammen. Ich muss ich ich genieße die, äh ich genieße diese Zeit. Sie sind bei uns also, tatsächlich sind sie alle im Wohnzimmer. Wir haben da 2 Sofas, 'n größeres und 'n kle also, so 'n quasi so 'n L-förmig und mit 'nem Tisch und zum Fernseher kann man wenn man möchte oder man spielt an so 'nem großen wir haben so 'n großen weil wir halt viele sind, auch 'n größeren Couchtisch. Und n da sind sie alle da jetzt inzwischen teilweise der eine mit dem Pad und Kopfhörer und weil er sein Ding macht und der andere dann am Fernseher am vielleicht auch mal mit Kopfhörer oder oder auch nicht und so sind sie in der Nähe, machen ihre Sache und ich bin und die Küche ist quasi direkt dran und zwar nicht offen, aber so halb offen also, wir haben keine Tür drin. Die haben wir rausgenommen und dadurch ist es so halb offen und so im Hintergrund sind die Kinder und sind zufrieden und ich, hm, bin in der Küche und bin mit mir und meinem, was ich da treibe, zufrieden. Es ist wirklich sehr es macht mir tatsächlich, äh, Spaß und ist sehr erfüllend sogar in dem Moment. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <chuckles> Ja schön. Mhm. Mhm. Das heißt, du genießt diese Zeit, wo du vielleicht dann auch mal mit keinem mit keinem sprechen muss, sondern einfach für dich, mit deinen Gedanken und und deiner Vorbereitung und ja ganz eins wirst mit dem schönen Waffelteig oder mit dem schönen Teig für den Pfannkuchen, ja und dich da 'n bisschen ausleben kannst vielleicht auch, ne?
Klar. Ja. Genau. Also, tatsächlich, das ist wirklich so 'n Moment, wo ich zu mir finde, weil ich höre dann vielleicht 'n Hörbuch und bin so mit mir und m mei so 'n Happy Place tatsächlich. Also, weil weil's auch irg ja, m m man man die Kinder sind da näher, man hört lachen oder sie sind zufrieden und
Mhm. Mhm.
und na gut. Und dann schaffen wir 's dann. Also, sie haben dann ihre Stunde, dann kommt der Wecker und sagt: „Hallo, genug geschaut“. Und ich bin dann meistens gerade so fertig mit allem. Äh, wenn ich noch länger brauche, lasse ich sie den Tisch decken.
Mhm.
Das ist dann ihr Job. Sollte ich schnell genug gewesen sein, decke ich ihn dann einfach, damit wir tatsächlich schnellstmöglich starten können direkt.
Okay. Und wer weckt dann, ähm, die Mutter?
Genau, da kommt dann das Familienkuscheln das heißt, ich sage ihnen dann: „Los, weck die Mama, also, geht hoch“, und dann kuscheln wir da noch mal alle ne große Runde. Also, haben wir wir haben 'n großes Bett inzwischen, wo wir alle rein wo wir tatsächlich sogar halbwegs bequem fast zu 5. drin liegen kann.
Mhm. Mhm. <laughs> Okay, ja schön, mhm.
Und ja, das ist aber tatsächlich auch unter der Woche bei uns da dass dass dass da noch mal so 5 2, 3 Minuten noch mal alle zusammen kuscheln, das machen wir machen wir schon noch. Also, obwohl sie jetzt langsam also, oh aber sie lieben es alles, wollen sie und lieben sie alle. Und, ähm. Und wobei da an den Wochenenden tatsächlich meine Frau dann eher, denkt, so jetzt aber los, äh, weil weil sie ja tatsächlich also, dieser Rhythmus ist schon was Wichtiges.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <laughs> Mhm.
Ah, und dann wird gemeinsam und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön und alle sind eigentlich gut gelaunt maximal meine Frau vielleicht schlecht, wenn es zu spät ist. <laughs> Aber ansonsten nein, also hm, auch meine Frau genießt dann, weil wir alle schön zusammen wir unterhalten uns, planen, was passiert und was machen wir? Genau, ja.
Mhm. Hm, ja, okay, ja, okay. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Was kann man noch machen am Tag? Wie ist das Wetter? Was steht noch an vielleicht? Ja, schön. Auf jeden Fall, ja mhm. Du, das war wirklich sehr interessant und ja und vielen Dank mal zu hören, ja, wie wie du wirklich dann auch in den Sonntag startet und ihr das als Familie dann auch genießt.
Genau. Also, da ist so der typische Sonntag bei uns. Ja, hat auch Spaß gemacht, das zu erzählen. Ich danke dir sehr.